Ага, а получилось всё так, что вот, знаешь, бывает, что вот телефон нас подслушивает, да? И мы как-то с мужем разговаривали, он говорит: "Слушай, я в этом магазине, а, проходил, э, мимо, скажи, отдела вот ку кулинарии, да, вот этой выпечки всей". И говорит: "Я увидел там такие эклеры, и я вот ушёл c магазина, и я так пожалел, что я не купил эти эклеры". И говорю: "Ну так, а чё ты не вернулся? Ну, нужно было бы вернуться, если вот так тебе это запало во взгляд, да?" Он говорит, да, не знаю, вот это торопился, как обычно уже в сел в машину и думаю: "Эклеры ж видел, не купил. А, может, ты приготовишь?" Я говорю: "Да, слушай, я не умею, я не знаю, я никогда этого не делала". Он: "Ну ладно, завтра тогда зайду в магазин и куплю". И тут я себе так задумалась, думаю, ну, эклеры, ну, хоть посмотрю вообще, как готовить эти эклеры. М
Уф Мгм, мгм. Не срочно. Да. Точно. <chuckles> Ничего себе. Ага. Точно, да, да. <laughs> Слушай, то есть, получается, немножко даже муж тебя так, а, вдохновил, да? На д на дополнительный интерес какой-то хотя бы вот к рецепту. Мгм.
Ну, возможно. Да, но ты знаешь, на тот момент я ещё как-то не придала этому особого значения. Ну, поговорили, окей, там не купил, ну, завтра пойдёт купит. Ну и всё. И, естественно, в тот день я забыла посмотреть в интернете, что-то я закрутилась про этот рецепт эклеров и забыла совсем.
Ну да. Да-да. Мгм.
И на следующий день я захожу в интернет, и тут что-то я листаю ленту, оп, эклеры высвечиваются мне. Я такая думаю, а, стоп, я вчера вот хотела и забыла. И когда я, естественно, как бы остановилась на этом рилсе и решила как бы посмотреть вообще, как их готовят, те эклеры. А, вот, и поняла, что это совсем
<laughs> Точно, да. Мгм. Мгм. И что там, сложный вообще рецепт был? Ты помнишь, что там было в этом рилсе? Насколько это
Э, с я поняла, что это настолько вообще несложно. Больше вот, э, знаешь, было каких-то переживаний, что там казалось
Да ты что?
это что-то ещё и нужно начинку туда как-то поместить, и эклер сам чтоб был там такой пышненький, чтоб туда начинка, да, поместилась. Я вот че себе чего-то предполагала, что это, ну, мегасложный, там, процесс и поэтому даже никогда и, а, не задумывалась, не рассматривала, потому что уже наперёд думала, что это сложно, да? А оказалось совсем несложно. Вот, и
Да. <chuckles> Мгм. Мгм. Так, ну, и ты попробовала в итоге сделать рецепт этих эклеров или нет?
Конечно, конечно, я попробовала. А, и вот у нас в семье, я, вот муж, да, мы очень любим, э, десерты со сгущёнкой. Сейчас вот мы живем как бы в Европе, и тут очень редко вот что-то вообще можно купить с настоящей вот варёной сгущёнкой, именно в плане десертов. А
Да. <chuckles> Мгм. Мгм. Ну, у них, наверно, нет такого продукта, да? Или не принято, может быть? А, кстати, где ты находишь сгущёнку? Ты в каких-то специальных магазинах её покупаешь?
Да, мгм, да, не это.